うん、あるある。あの1回だけ乗ってあのすごく楽しかったですよ。
はい。 うん。 あ、そう、運転席に乗ったんですか？
いや、運転席には私は乗らず、あの後ろにタクシーみたいに乗ったんですけど、あのなんか新鮮でした。なんかあの一応 Uber とかだと、やっぱりなんかね、Hi とか言って、なんかあのね、名前確認したりとかしなきゃいけないじゃないですか。もうそれすらなもうなんか無言で入って、であのシートベルト締めてくださいとか言って、なんかあのね、ロボットの声の人が言ってて、であとはなんかこう、あの心地よい音楽がかかってすーって出るかんええ。<chuckles>
運転席は へえ。 うーん。 <laughs> うん。 うん。めんどくさい、おお。 ああ、はあはあはあはあ。 <laughs> うん。 ああ。 う、ふん。 あ、そうなんだ。あたしあたしその車、でもすごい欲しいです。うん。なんだっけ、イギリスの車ですよね？
ええ、あれこ自分が使いたいですもん、ほんとに、年取ったら。
あれどこの車でしたっけ、あのイギリスのロロイヤルすん、どこの車でしたっけあの自動の
あれあれ、あのなんだっけ、ドイツじゃないんですか？あれ、ドイツ車じゃないんですか？
違います、あれイギリスの車ですよ、イギリスの。